Eee, yok. I ıh. Sevmiyorum. <chuckles>
Demek ki, eee, yani herkes bir olmuyor ama mesela ben de, eee, Hint mutfağı konusunda mesela sadece tı tat da değil, eee, yani, bitü birçok duygunu kullanıyorsun. Görsel bir şey olması lazım. Eee, kokluyorsun o yediğin yemekleri. Koku mesela benim kokuya olan Evet, kokuyu olan, eee, hassasiyetim çok yüksek seviyede. Biraz, böyle, o konularda biraz hassasımdır. Eee, zor bir insanımdır. Mesela Hint mutfağı hiç bana hitap etmiyor yani. O kokular, o aşırı baharatlar artı
Evet. Hı hı. Tabii, tabii, tabii, tabii. 5 duyuya hitap ediyor, tabii. Hı hı. Eee A, ben de çok severim ya!
midem de mesela rahatsız oluyor. Yani hepsinin, iii, karışımı bir şey. Yani, eee, işte, orada da, hani, Hindistan'ın, işte, o baharatları vs.leri oralarda onlar eee, dan dolayı sürekli onlar yapılmış ve öyle bir kültür oluşmuş zaman içerisinde. Onlar da onu çok seviyor mesela. Saygı duymak lazım.
Evet. Evet, evet. Ben de çok seviyorum. Ben de çok, eee, gerçekten Hint mutfağını yiyebilirim yani. Hani, ha hayatımın sonuna kadar hayatımda tutabilirim.
Sen daha açık, eee, fikirlisin bence. Yani
Evet, evet.
eee, yemek konusunda bir, eee, böyle bir yer açabilirsin mesela. Eee, restoran tarzı, böyle, <chuckles> yani, iii, tadımlamayı, gurm gurmelik var sende. Bende yok.
Evet. A, çok isterim gerçekten. <laughs> Çok isterim. Hı hı. Ya, iyi bir ortak bulabilirsem çok isterim. Evet, neden olmasın? <chuckles>
<chuckles> E, yani, bende gurmelik yok ya. Ben karnım doysun. Eee, yani s
Hı hı. Sen fonksiyonel yiyorsun. Evet. Hı hı.
Hayır fonksiyonel değil. Hani, şöyle karnım doysun derken sevdiğim bir şeyle karnım doysun ama maceraya girmeyeyim. Yani, sevdiğim şey ne? Evet, canım benim de, eee, bazen bir şeyler çekiyor ama gene bildiğim şeyleri ve, eee, sevdiğim şeyleri çekiyor. Böyle, başkasının deneyimlediği, eee, yemekleri çekmiyor sanki.
Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Peki, eee, şey yapsan mesela, eee, yani, he hemen hemen her şeye bir şans versen belki de hani, çok kaçırdığın lezzetler olabilir diye şey yapmıyor musun? Hiç düşünmüyor musun ara ara?
Yani bi Yani, eee, veriyorum, mesela suşi. Eee, bi belli bir süre yememiştim. Ön yargılıydım. Sonra çok sevdim. Yani, muhakkak, eee, veriyorum diye düşünüyorum ama, eee, yani, belli zevklerimi de değiştirmeyi pek düşünmüyorum açıkçası. Yani, zorda kalmadığım bir sürece. O yüzden me memnunum hayatımdan ya sanki.
Hı hı. Hı hı. Evet. Ha ha. Eve Evet. Ya, bir de evet, yenilen ortam, aaa, hangi duyguyla yenildiği, sana ne hatırlattığı da çok önemli. Eee, o yüzden evet, bunların hepsinin konsolide edilmesiyle damak lezzetimiz oluşuyor.
Hı hı.

Eee, öyle, öyle. Doğru. Benimkisi de böyle, eee, salata, et ve, işte, eee, bakliyat ya da şey ağırlıklı, ımm, böyle, nişasta. Hı hı.
Ege mutfağı, Yunan mutfağı, biraz İtalyan'a İtalyan mutfağına da yakın. Yani, eee, zeytinyağlı ağırlıklı, aaa, sebze ağırlıklı. Evet. Yani, eee, diyeti de keyifli olur bunun. Eee, sağlıklıdır da. B eee, ben de benzer, eee, düşüncedeyim. Yani bölgesel bölgesel mesela yemek kültürlerinin değişmesini neye bağlıyorsun? Hava şartlarına mı, kültüre mi? Eee, yani, eee, bunun sence sebebi nedir?
Hah! Aynen. A, evet, evet. Kesinlikle öyle. Severim. Tabii, tabii. Severim.